देखिए, दुनियाभर में कई फ़िल्में हैं जो है ना? लोग देखना पसंद करते हैं अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी। और कई फ़िल्में ऐसी भी होती हैं जिसमें अ, असलियत होते हैं लेकिन किस के कितने मूवी अ, फ़िल्में ऐसी भी होती हैं जो अ, असलियत से दूर ले जाते हैं। तो आप अपने कोई किस्सा बताइए कोई ऐसा फ़िल्म बताइए जो आपको लगता है कि ये थोड़ा-सा आपको ना असलियत से दूर ले जाता है। जी।
सही बात है। हाँ। देखिए, बहुत सारी मूवी ऐसी होती हैं हम बचपन से देखते चले आ रहे हैं जिनमें फ़िक्शनल कुछ ऐसा मतलब काल्पनिक दिखाया जाता है जिसका यथार्थ में ज़्यादा हम लोग अर्थ लगा नहीं पाते हैं। जैसे अगी अभी अगर एक मूवी की बात करें तो वो याद आती है अ, टार्ज़न मूवी आपने देखी होगी, तो टार्ज़न मूवी बचपन में बहुत याद आती थी। जिसमें वो अजय देवगन की है जो गाड़ी में मर जाता है और फिर गाड़ी में उसकी आत्मा घूमती है, टार्ज़न में और गाड़ी छोटी-बड़ी होती रहती है वो, तो टार्ज़न मूवी एक ऐसी थी जिसको बचपन में बहुत देख लिया करते थे। एक हैलो ब्ररर ब्रदर थी सलमान खान की, जिसमें अरबाज़ और सलमान दोनों थे। सलमान मर जाता है और उसकी आत्मा उसके साथ घूमती है। तो इस तरह की मूवीज़ जो हुआ करती थीं जो रियल में पॉसिबल नहीं थीं या, या ऐसे जो सीरियल हुआ करते थे जैसे हम शक्तिमान की बात कर लें, उस समय शक्तिमान आता था और जूनियर जी आता था। इस तरह के जो डन नाटक हुआ करते थे जिसमें पूरी तरह से जादू या हातिमताई जो आता था, ये या तो इस तरह के बहुत सारा सिनेमा ऐसा होता है जिसका असलियते असलियत से कोई लेना-देना नहीं होता और ज़्यादातर बॉलीवुड में इसी तरह का सिनेमा बनता भी है। वो बात अलग है कि हम आर्ट्स आर्ट् सिनेमा की बात करें या थिएटर सिनेमा की बात करें, तो वहाँ पर ज़रूर यथार्थ से उठी हुई चीज़ें होती हैं। नहीं तो अ, बॉलीवुड की मूवीज़ में तो आज भी आप देखेंगे तो चाहे वो एक्शन के लेवल पर हो चाहे वो अ, लार्जर दैन लाइफ़ को जो दिखाया जाता है उस भी लेवल पर असलियत को थोड़ा-सा धूमिल किया ही जाता है। और फ़ैंटसाइज़ जो है वो करने की कोशिश की जाती है ताकि लोग उससे ज़्यादा प्रभावित हो सकें।
अच्छा। हुँ। जी। अच्छा, अच्छा। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। जी, जी। उम <chuckles> जी, जी। बिल्कुल, बिल हुँ। जी, जी। बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ। जी, जी। जी। बहुत सही कहा, जी। बिल्कुल, बिल्कुल और अ, जिस तरीक़े से आपने जो 2 फ़िल्मों की बात बताई, वह स कहीं न कहीं स कई मायनों कई कई मायनों में असलियत से दूर ही ले जाता है। लेकिन मुझे ना अ, जैसे आपने ये फ़िल्मों की बात की, तो अगर मैं इनमें से एक फ़िल्म की बात करूँ, जैसे तारज़न, इसका कोई ऐसा सीन बताइए। है ना? कोई ऐसा सीन जब आपको लगा हो, "अरे! ये ये क्या दिखा दिया? मतलब ये तो बिल्कुल ऐसा तो होता ही नहीं है असल जीवन में।" आपको कोई याद हो?
हाँ। हाँ। उसमें जी, बिल्कुल, उसमें पूरी फ़िल्म में ही ऐसा होता है जो असल जीवन में बिल्कुल ही नहीं होता है। जैसे कि वो गाड़ी में बै वो गाड़ी पहचानती है कि, "ये मेरा बेटा है।" क्योंकि होता उसमें ये है कि अजय देवगन एक गाड़ी का बहुत प्यारा मॉडल बनाते हैं और वो अ, अ, दिखाते हैं उस कंपनी को कि, "मैंने ये मॉडल बनाया है।" और वो इतना प्यारा मॉडल होता है कि वो अगर बिकता है, तो वो बहुत मालामाल होंगे, नाम उनका होगा। ये ये बात कुछ लोगों को राज़ नहीं आती तो उनको जो है अ, वो अपनी उसी गाड़ी को लेकर जा रहे होते हैं और जो विलन होते हैं, उनको अ, ट्रक से धक्का दिलवा के नदी में उसको मतलब म बहा देते हैं, उसी कार में बंद करके। तो ख़ैर, वो मर जाते हैं, उनकी आत्मा उसी कार में रह जाती है और वो कार जो उठकर कुछ सालों बाद किसी भंगार वाले के पास चली जाती है। तो जब उसका बेटा बड़ा हो जाता है, वो उस कार को किसी भंगार वाले के पास देखता है, तो उसे याद आता है, "ये तो मेरे पापा की कार है। इसमें टार्ज़न का फ़ोटो लगा हुआ था।" तो वो भंगार वाले से किसी भी क़ीमत में लेकर उसे ख़रीद लेता है और फिर जाकर उसका मरम्मत करा के उसे सही कर लेता है। तो अब उसकी आत्मा जो उस गाड़ी में बैठती है और पहचानती है। तो ज़रा भी उसके बच्चे को कोई खरोंच आती है, वो गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो जाती है, अपने आप विलेन को मार आती है, अपने आप एक बार तो हद हो जाती है, वो अ, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठकर उस गाड़ी में किस कर रहा होता है, तब तक आगे ट्रक आ जाता है और गाड़ी अपने आप साइज़ में छोटी होकर ट्रक के नीचे से निकल जाती <chuckles> है।
<laughs> अच्छा! अरे! वाह! जी, जी। बहा देते हैं। जी। अच्छा। अरे वाह! हुँ, हुँ। <chuckles> जी। अरे! जी, जी। जी। अच्छा। <laughs> चाहे ये थोड़ा-सा रोचक भी है और कहीं न कहीं बिल्कुल मतलब असल जीवन में तो ऐसा कुछ होता भी नहीं है और बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से आपने इस फ़िल्म के बारे में भी बताया बिल्कुल एक अम, समझ में भी आ रहा है कि किस तरीके से इसमें एक फ़िक्शनल चीज़ों को डाला गया है। बहुत ही सही। लेकिन मुझे ना अ, ये भी बताइए क्योंकि हर एक जो फ़िक्शनल पिच अ, ये जो फ़िल्में बनाए जाते हैं, इनमें ना कहीं न कहीं, कुछ न कुछ अच्छे गुण भी होते हैं। तो मुझे बताइए कि इसके कौन-से गीत या डायलॉग आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं? और अ
जी। बिल्कुल। बहुत ही ज़्यादा। जी। हाँ। हाँ। देखिए अ, अगर इस मूवी की बात करें तो इसके इस मूवी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, वो ये है कि इससे हमें मिलता है कि हम किसी के साथ अगर बुरा करेंगे तो चाहे आज नहीं कल नहीं बरसों बाद भी आपको वो अ, वो बुरा किया हुआ आपको किसी रास्ते पर खड़ा मिलेगा और वही आपके अ, लिए एक रास्ता बनेगा। अ, वहीं आकर आपको अ, उलझाएगा। तो कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए और हमेशा अ, ज़िंदगी में सही रास्ते पर चलना चाहिए। ये उस मूवी की सबसे बड़ी सीख थी। क्योंकि वो थोड़ा बच्चों के लिए बनाई गई थी कि बच्चे ज़्यादा अब देखिए उस टाइम पर हम बच्चे थे तो हमें आज तक याद है उस वो जो मूवी इतनी अच्छी लगती थी। या उस समय अ, जो अ, वो जावेद जावेद अली है, क्या नाम है उनका? मैं नाम भूल रहा हूँ। अ, उनकी एक मूवी आई थी जनन्तरम मनन्तर करके ऐसा कुछ नाम था उसका। जिसमें वो बहुत बड़े आदमी बनते हैं, वो भी हॉलीवुड से इंस्पायर थी। बहुत बड़े आदमी बनते हैं। मतलब साइज़ में बड़े और किसी अ, नदी के किनारे बहाकर किसी ऐसे देश जा लगते हैं जहाँ के उम, जहाँ के दुनिया इतनी छोटी है कि उनके कान के बराबर आदमी आते हैं।
जी। हुँ, हुँ। जी जी। बहुत सही। जी, बिल्कुल। हुँ, हुँ। जी, जी, जी, बिल्कुल। जी। जी। हुँ, हुँ। बहुत सही, बहुत सही।
उनकी उँगलियों के बराबर आदमी रहते हैं। तो वो बहुत फ़ैसिनेट करता था कितने छोटे-छोटे आदमी हैं और बचपन में तो पता है अ, जब टीवी देखते थे अ, जी हाँ, बिल्कुल।
जी, जी, जी। अच्छा। जावेद जावेद जाफ़री है शायद। है ना? अ, अ अ अभिनेता का जी, जी।
हाँ, जावेद जाफ़री, मैं नाम भूल रहा था। जी। उनकी मूवी है। और छोटे में तो ये भी होता था कि जब टीवी देख रहे हैं तो ऐसा लगता था कि सारा जो किरदार चल रहा है जो कुछ भी हो रहा है दुनिया वो टीवी के अंदर है। तो कई बार मैं और अपने कज़िन्स के साथ अ, बैठकर बातें करते हुए, क्या हो हम अगर टीवी को निकाल लें, फ़ोड़ दें और सब कुछ निकाल <coughs> निकाल लें और अ, फिर हम लोग आपस में बाँट भी लेते थे। अच्छा शक्तिमान तू रख लियो अगर निकलेगा तो, हाँ? मैं ये रख लूँगा और मैं ना टार्ज़न की कार को तो मैं ले लूँगा प्लीज़। इस तरह से हम लोग खेलते थे। <laughs> जी।
जी, जी। <laughs> <chuckles> अरे! जी। अरे वाह! <laughs> अच्छा, मुझे ये भी बताइए ना, जैसे जैसे ये तो बहुत रोचकता वाली भरी अ, फिल्में हैं या फिर सीरियल्स की आपने बात की, जिसमें काल्पनिक चीज़ों को ज़्यादा दर्शाया जाता है। लेकिन ऐसा कोई असरदार मूवी, जिसमें अ, सही मायने में किसी असल ज़िंदगी को दर्शाया हो और जिससे आप बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए हों। इस कोई मूवी का ज़िक्र करना चाहेंगे आप?
हाँ। बिल्कुल। बहुत सारी मूवी है, जिनमें बताया जाता है। जैसे अ, अगर अभी की मूवीज़, तो मुझे इतनी ज़्यादा याद नहीं रही हैं, लेकिन कुछ मूवीज़ जैसे हम करण अर्जुन, सबसे अ, एक मूवी है जिसका हम नाम लेते हैं, ज़िक्र करते हैं, तो उसकी कुछ-कुछ चीज़ें जो हमेशा उस समय यथार्थ से जोड़ती थीं। जैसे कैसे निचले वर्ग को दबाया जाता है, कैसे जो है अ, तानाशाह एक तानाशाही दिखाता है, तो इस तरह की मूवी थी। और जैसे दे देश भक्ति के बारे में हम लोगों को देखने के लिए मिलती थी, बॉर्डर मूवी है और सनी देओल की जो इंडियन मूवी है, वो कितना देखी है इंडियन मूवी मैंने। और और भी मजेदार मूवीज़ कुछ ऐसी होती थी, जिनको देखने के बाद क्योंकि वो एरा ऐसा था ना, मूवीज़ का, जिसमें या तो उम जो हीरो है वो बदला ले रहा है अपने पिता का, कि उसके साथ उसकी माँ पहले ही छोड़ के मर चुकी है छोटी में, फिर वो एकदम बड़ा होता है, फिर स्क्रीन पर मूवी का नाम लिखकर आता है। कि और उम या फिर फिर दूधि वो बड़े-बड़े अक्षरों में उसका नाम लिख के आता है हीरो का, फिर द अ, मूवी शुरू होती है। जी।
जी। जी, जी, जी। हुँ। अच्छा। बहुत बढ़िया। जी, जी, जी। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। <laughs> बहुत बढ़िया। जी, जी, जी। अच्छा, म मैं ना अ, आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। जैसे आपने करन अर्जुन की बात की और आपने कहा कि ये अ, जो है असल ज़िंदगी को ज़्यादा दर्शाता है, जो कि स स्वाभाविक तरीके से हो सकता है, है ना? लेकिन इसमें एक अ, एक और सीन आता है, जिसमें कहीं न कहीं पूर्व जन्म का एक जो बात किया गया है। तो आप इसको लेके क्या मानते हैं कि ये अ, थोड़ा-सा इसमें जो है काल्पनिक चीज़ों को डाला गया है, अब अब है ना, जो कहानी मज़बूत करने के लिए, या ये भी कहीं न कहीं अ, असल में होता ही है?
हाँ। जी। बिल्कुल। हाँ। देखिए, चाहे हम इस दृष्टि से देख लें कि अ, वो भले ही अ, डबल रोल कर दिया गया था उसका और वो पुनर्जवन जन्म की एक कहानी को पुख़्ता बनाने के लिए दर्शकों से सीधे तौर पर भावात्मक एक जुड़ाव बनाने के लिए वो ज़रूरी था। लेकिन अ, वो बात वही है ना कि आपका किया हुआ आपके सामने आता है। ठाकुर ने ऐसा किया था, तो किसी भी बहाने से, किसी भी वज़ह से वो उसके ठा वो उ उसके सामने आया विलन के और उन्हीं लोगों ने उसको मारा, जिनको उसने मारा था। तो एक तरह से वो पलटवार है कर्म का, जो आपके सामने किसी भी किसी तरह से आता है, और बहाना चाहे जो भी ले-ले। अगर आपने कभी अपने पिता को दुखाया है दिल से, तो आपका बेटा आपके दिल को दुखाएगा, ज़ाहिर सी बात है, कर्म जो है वापस आते हैं। तो शायद उस मूवी का भी यही एक आशय रहा हो समझाने के लिए इनडायरेक्टली कि कभी किसी के साथ बुरा म नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें मसाला देना होता है, हमें किसी तरह से कोई न कोई दर्शकों को बाँधने के लिए, तो वो एक वज़ह रह सकती है कि पुनर्जन्म को डाला गया होता है उसमें, जी।
जी। हुँ, हुँ। अच्छा। जी, जी। बिल्कुल। जी। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। बहुत सही कहा आपने, बिल्कुल। एक तरीके से मसाला देने के लिए भी और अ, कहानी को मज़बूत बनाने के लिए बहुत सही कहा। जी, मुझे ये भी बताइए ना, जैसे अ, जैसे काल्पनिक फ़िल्में होती हैं और काल्पनिक फिमो फ़िल्मों के जो दर्शक हैं वो अलग होते हैं, है ना? अ, जब भी वो फ़िल्में ऐसे देखते हैं, जिसमें असल ज़िंदगी को दिखाया गया है, तो वो ज़्यादा उसको पसंद नहीं करते। जैसे काल्पनिक में तो कई है ना, आजकल तो कार्टून के फ़िल्में भी आते हैं। तो इन दोनों दर्शकों में क्या फ़र्क है और क्या मानसिकता का फ़र्क है अ, देखने में उस फ़िल्मों को, और क्यों ये एक-दूसरे को पसंद नहीं मतलब एक-दूसरे की जो फ़िल्में हैं वो पसंद नहीं करते ज़्यादा? जी।
सही बात है। हाँ। सही बात है। हाँ, मतलब कार्टून और जो असली अ, मूवीज़ है उनकी बात कर रहे हैं आप? जी, जो एनीमे अ, जो एनिमेशन्स में बनाई जाती है। देखिए, उनमें अ, क्योंकि कोई कैरेक्टर ऐसे नहीं लिए जाते हैं जिन जो वजह बने हैं उस मूवी को फ़ेमस कराने के लिए, जैसे हमने सलमान खान को ले लिया किसी मूवी में, तो मूवी नहीं भी चलेगी तो पहले से हाइप है कि सलमान की मूवी है, तो चलना ही चलना है उसको। एनीमे के साथ ये नहीं होता है। एनीमे के साथ कैरेक्टर भले ही नाम कमाते हैं। लेकिन पहले-पहले ऐसा नहीं होता, जैसे एनीमे में एक मूवी है कुंग फू पांडा करके एक है। तो कुंग फू पांडा का अ, बहुत अच्छा नाम है। उसको देखते हैं। उसके साथ बचपन भी जुड़ा है। उसके कई सारे पार्ट्स भी आ गए हैं। ऐसे ही बहुत सारे कैरेक्टर हैं, जैसे गोकू है और भी हैं, जिनसे लोग सीधे तौर पर जुड़ते हैं, और एनिमेशन्स में बनी हुई कार्टून की मूवी आपको बहुत ही बाँधकर इसलिए रख पाती है, क्योंकि उसमें देखिए अ, कोई कैरेक्टर तो है नहीं, कोई चेहरा तो है नहीं, आप उसको क्यों देखेंगे? आप उसको इसलिए देखेंगे क्योंकि उसकी जो दमदार कोर होती है, वो उसकी लिखाई होती है, उसकी अ, स्टोरी में दम होता है, और वो इतना दम होता है कि अकेले स्टोरी के दम पर अब वो प्ला प्लास्टिक से दिखने वाले कार्टून को भी देखते हो आप, और आप अ, उससे भी जुड़ाव महसूस करते हो कि किसी तरह की वो कहानी ग़ज़ब की रची जाती है। बहुत सारी एनीमेज़ मूवी ऐसी है जहाँ म अ, पर देखिए इतना सिनेमा लवर जो होते हैं ना वो आपको इतने कट्टर नहीं मिलेंगे जितने एनीमे लवर मिल जाएँगे आपको। वो लोग बहुत सारे कैरेक्टर को देखते हैं, बहुत सारा वो अ, याद रखते हैं, कब कौन से कैरेक्टर ने क्या कहा, क्योंकि जापान की विधा है तो जापानी में एक से एक कहानी है और मार्मिक भी है, याद रखने लायक, जी।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
चलना ही चलना, बिल्कुल। हुँ, हुँ। बहुत सही, जी। जी। हुँ। जी, जी बिल्कुल। बहुत सही बोला जी। <chuckles> बिल्कुल, बिल्कुल जी। उहुँ। अच्छा, अरे वाह! जी। बिल्कुल-बिल्कुल। और जिस तरीके से आपने वर्णन किया है जैसे अ, आपने जापान का, है ना? जापान देश को आप लाए हो वहाँ का ही एनिमे जो कार्टून है। और ज़्यादातर देखा जाता है कि जो दक्षिणी देश हैं, है ना? वहाँ पे ज़्यादातर जो ये अ, काल्पनिक जो फ़िल्में हैं जैसे अ, कई हो गए एवेंजर्स हो गए है ना? ये चीज़ों पे ज़्यादा उनका, रुझान ज़्यादा रहता है इन चीज़ों को देखना। और हमारे, हमारे देश में जो है चीज़ें थोड़े से अलग हो जाते हैं। जो रोजमर्रा की ज़िन्दगी से जुड़े हुए फिल्में हो गए, जो असलियत से जुड़े हुए ज़िं हो गए, ज़्यादातर। तो, इन श्रोताओं में मतलब ये श्रोताओं में ये जो अ, दर्शक है अ, इनमें फ़र्क क्या है? मतलब वहाँ के लोग इतना काल्पनिक चीज़ों को क्यों पसंद करते हैं। और हालाँकि वहाँ पे जो असलियत वाली चीजें हैं वो भी बनते हैं, फ़िल्में बनते हैं। लेकिन वहाँ पे रुझान ज़्यादा असलियत से जुड़े हुए क्यों है?
हाँ। बिल्कुल। सही बात है। हाँ, सही है। हाँ। हॉलीवुड की बात कर रहे हैं आप?
जी, हॉलीवुड से।
जी अ, उसमें अ, सबसे बड़ी कारण ये है कि देखिए वहाँ बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ है जो लोग परी कथाओं में जीते हैं। ये बात हमारे देश के लिए अ, बिल्कुल लागू होती है कि हमारे यहाँ अ अ, कुछ ऐसी भ्रांतियाँ हैं कुछ ऐसे मिथ है जिनको हम फॉलो करते आ रहे हैं। लेकिन वहाँ उन देशों में इससे भी ज़्यादा मिथ हैं।
हुँ, हुँ। जी, जी।
वहाँ ऐसा है कि अ, वहाँ बहुत ज़्यादा लोग मानते हैं, परी कथाएँ हैं उनकी बहुत ज़्यादा। तो उनके उनके जो कैरेक्टर आप देखते हैं ना? जैसे अभी आप थॉर का कैरेक्टर देखिए जो Marvel वालों का थॉर का कैरेक्टर है। अ, जो आयरन मैन का आप कैरेक्टर देखेंगे। अब थॉर जो है वो उनके बाइबल में एक कैरेक्टर है। थॉर के ऊपर कहानी है पूरी। उसे जैसे हमारे में इंद्र देवता है ना वो अ, इंद्र देवता है थोर उनके उनकी कहानियों में, जो स्वर्ग के देवताओं का राजा है। तो जैसे हम लोग बना देते हैं अपने कैरेक्टर पर बना देते हैं जैसे हम अर्जुन के ऊपर एक अर्जुन को प्रदान करके एक सुपर हीरो मूवी बनाते हैं। और हम करण को तो इस तरह के तो बनते ही हैं लेकिन वहाँ पर आपने देखा होगा कि बहुत ही ज़्यादा काल्पनिक एलियंस की बनेगी। वहाँ पर अ, इस तरह की मूवी देखने को मिलेंगी जो अ, धरती डूब रही है, आकाश फ़ट रहा है इस तरह की मूवीज़ देखने के लिए मिलती हैं। तो वो ये है कि वहाँ पर पसंद की जाती हैं। कैरेक्टर को राइटर इस तरह से लिखते हैं कि कुछ न कुछ फिक्शनल जो आम ज़िन्दगी से हटकर लोगों को मिले थोड़ा अ, आम ज़िन्दगी में ही ना उलझे रहे वो। ऐसा नहीं है वहाँ पर आम ज़िन्दगी को लेकर भी मास्टर सिनेमा बनता है। लेकिन वहाँ पर जो काल्पनिक रचा जाता है, वो बड़ा अच्छा लगता है उनको क्योंकि सो लिखने वाले ने क्या सोचकर लिखा है ये उसकी क़ाबिलियत होती है।
अच्छा। अरे वाह! जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हम्म। जी। जी, बिल्कुल। हम्म। बिल्कुल, हाँ सही कहा। <chuckles> जी। जी, जी। बिल्कुल सही बात। हुँ, हुँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा और अ, अच्छा लगा जान के कि कहीं न कहीं जो ये काल्पनिक जो फिल्में होती हैं, ये कहीं न कहीं लोगों को एक तरीके से अ, है ना? अलग तरीके से दिखाने में भी मदद करती है। और जिस तरीके से जुड़ाव भी ज़्यादा महसूस होता है क्योंकि ज़्यादातर जो बाहर के जो फिल्में बनते हैं वो अ, ज़्यादातर दर्शकों के हिसाब से बनते हैं, और दर्शक वही देखना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है और अ, बहुत ही अच्छा लगा जिस तरीके से आपने जानकारी साझा की और आपके अ, फिल्मों के बारे में आपने बताया जो अ, जिसमें कि असलियत नहीं था। वो सुन के ज़्यादा हँसी भी आई थी मुझे, लेकिन मैंने रोक लिया। और आशा करता हूँ आपसे फिर बात होगी किसी नए विषय पे, धन्यवाद।
हाँ। सही बात है। अ, बिल्कुल। <chuckles> जी। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा सिनेमा जैसे गंभीर विषय पर इतने रोचक तथ्यों पर बात करना। और बहुत-बहुत शुक्रिया आपने अ, बोलने का पूरा मौका भी दिया और अच्छे से सुना। उम्मीद है आगे भी आपसे यूँ ही बातचीत बनी रहेगी। बहुत-बहुत शुक्रिया।
जी, जी। जी।